Dil senin için bir kimlik meselesi mi? Nasıl hissediyorsun bu konuda?
Bence kesinlikle bir kimlik meselesi. <chuckles> Biraz da şimdi aklıma "coğrafya kaderdir" gibi bir, eee, laf geldi, eee, ama dil kesinlikle bir, eee, kimliktir, yani. Hı hı.
<chuckles> A! Evet. Yani, mesela işte, eee, bazen kendi ülkelerinde yaşayamayan insanlar farklı ülkelere göç etmek durumunda kalabiliyorlar ve kendi dillerini konu ko konuşmuyorlar aslında. Bu durumda, yani, kimliklerini kaybettiği düşüncesine mi hâkimsin? Nasıl düşünüyorsun böyle durumlarda mesela göç eden insanların dillerini kullanmamaları, o ülkenin dillerini kullanmaları hakkında?
Evet. Hı hı. Hı hı. Eee, şöyle düşünüyorum, kesinlikle bir göç sırasında bir insanın, eee, yalnız olmasından ziyade, işte, eee, partneriyle, yakın arkadaşıyla ya da ailesinden biriyle göç etmesi çok daha kolaylaştırıcı oluyordur. Eee, ben tek başıma göç ettim ve, eee, bu kimlik meselesi gerçekten benim için, eee, daha çok kök meselesi aslında. Köklerimin nerede olduğunu anlayamadım bir süre, aidiyetlik hissedemedim uzunca bir süre.
Doğru. Evet.
Emm, o yüzden, ımm, böyle, insan kendini, eee, başka bir yere göç edince, eee, bence bir yerden sonra zenginleşiyor algısına gelebiliyor. Kendisini o, eee, ö yani kendisini özgürleştirince diyeyim. Emm, ama orada, hani, kimliğini kaybetmiş, aidiyet ol aaa, ait olduğu yeri kaybetmiş gibi hissetmek daha, emm, önce geliyor bu kronolojik olarak.
Evet. Anladım. Sen de göç ettiğinden bahsettin. Peki, işte, böyle şeyler yaşıyor musun? Genelde kendi dilini konuşan insanları duyduğunda mesela yüzünde bir gülümseme oluşuyor mu ya da iletişim kurmak istiyor musun? İlk zamanlarda tabii. Sonradan değişmiş de olabilir. Eee, yoksa tamamen, işte, o gittiğin ülkenin dilini öğrenmeye yönelik sadece o insanlarla konuşmayı mı tercih ediyorsun? Nasıl ilerledi süreç senin için?
Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Eee, biraz daha aslında benim için, eee, şaşırtıcı bir şekilde, eee, o insanlarla çok, aaa ki ne kadar zorlansam da bu arada, eğer çok kötü hissetmiyorsam, eee, Türkçe konuştuğunu duyduğum bir insanın yanına gitmiyorum. Yani, hani, "A! Merhaba." falan gibi, hani çünkü benim için biraz o algı, eee, sanki onların, emm, bireysel alanına giriyormuşum gibi hissediyorum. <chuckles> Eee, o yüzden kendimi, eee, geri planda tutuyorum o konuda.
Evet. Hımm. Evet. Hı hı. Yani, dilin bir kimlik olduğundan bahsettin aslında. Sadece bir iletişim aracı olarak görmediğinden bahsettin. A, bir yerden de bakıldığında aslında, hani, eee, farklı insanlarla iletişim kurabilmek için farklı dilleri de bilmek gerekiyor. Çünkü, işte, evrensel bir dil henüz, eee, mevcut değil aslında, yani. Her ne kadar İngilizce, işte, çoğu ülkede kullanıldığı için evrensel bir dil olarak kabul edilse de, eee, bakıldığında, hani, he tüm insanların anlaşabileceği, beden diliyle anlaşabileceği aslında bir dil yok gibi de. Eee, tabii ülkeden ülkeye farklılık gösterir belki benzer kültürlerde a az çok anlaşılabilir ama mesela, senin kültürüne yakın mı, beden dili kullanımı yaşadığın ülkeyle şu an ne gibi farklılıklar var, neler hissediyorsun?
Tabii ki. Hı hı. Evet. Evet. Değişiyor. Hı hı. A Hı hı. Eee, ya, kesinlikle öyle çünkü, eee, mesela bazen sosyal medyada, eee, videolar, işte, bu kısa videolar, eee, geliyor. Ben İtalya'da, eee, yaşıyorum ve İtalyanların, hani, eee, bu, emm, el, eee, kullanımlarını ve mimiklerini anlatıyor. Diyorum ki, "Tamam, bu bizde de var. Evet, bu zaten bu anlama gelmiyor mu, ya?" falan gibi, hani, böyle, sanki evrenselmiş gibi ama aslında iki kültürün Evet, iki kültürün benzediği, eee, noktalar bunlar. Eee, mesela, ımm, bu ellerini, hani, eee, bü bu 5 parmağını, eee, uçlarını birleştirip elini sallıyorlar, hani, bilekten. Eee, bu biraz, hani, "Ya, ne ne anlatıyorsun?" gibi bir şey. Biz de, hani, böyle bir, eee, şey var. Yani, ben bunu, eee, yapıyordum, yani, açıkçası Türkiye'deyken de. Böyle şeyler var benzerlikler.
Evet. A! Hı hı, benzerlikler var. Hıı. Evet. Anladım. Evet, dediğin gibi aslında, hani, senin kendi kullandığın dilin ile şu an yaşadığın ülkedeki, böyle, beden dilinin benzer olması kolay olabilir dediğin gibi. Hani, bazen, böyle, sözlü bir iletişimdense onları da kullanıyor olabilirsin. Çok sık kullanılıyormuş çünkü bu bir gerçekten avantaj. Peki, şeyi merak ediyorum, işte, mesela Türkiye'de, eee, yöreden yöreye göre değişen, böyle, lehçeler, ağızlar, şiveler var. Memleketten memlekete farklılık gösteriyor. İşte, mesela Ankara'da farklı bir, eee, dil aslında k'lere g deniliyor, işte. Ya da, ne bileyim, doğuda başka bir dil, işte, Erzurum'da mesela da'lar ekleniyor. Trabzon'da başka bir dil. Eee, yurt dışında da aynı şey var mı? Bunu gözlemleyebildin mi hiç? Ya da mesela Türkiye'de, eee, böyle, iletişim problemine sebep olabilecek senin iletişimini kısıtlayabilecek bir konuşmayla karşılaştın mı hiç daha önce?
<chuckles> Evet. Ziyade, aynen. Evet. Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Eee, şöyle aslında ben, eee, bu konuda biraz şanslıyım bence. Çünkü benim annem, eee, Egeli, babam, eee, Doğulu. Eee, o yüzden, hani, eee, anneannem ve babaannem hatta bir araya gelince gerçekten şenlik oluyor. <chuckles> Eee, ben de çocukken, hani, onların yanında, yani, b birebir, böyle, çok zamanlar kalmadım ama, eee, aşina oluyorsun. İşte, hani, eee, belli f eee, belli başlı şeylere farklı kelimeler s eee, kullanıyorlar. Farklı, eee, ama tonlar aynı, eee, bakışlar aynı, o beden dilinden, eee, anlıyorsun, eee, ve İtalya'da da bu böyle. İtalya'da da çok, emm, biraz, hani, bizdeki, eee, batı-doğu, eee, sentezi olunca, işte, zenginleşen, eee, şeyde onlarınki de kuzey, eee, ve güney aslında. Eee, hele güneye indikçe iyice iyice farklılaşan bir İtalyanca, İtalyanların bile, yani, eee, atıyorum Mi Milano'daki birinin, eee, Napoli'nin eee, Napolili'nin konuştuğu, eee, İtalyancayı anlamadığını görüyorum.
Evet. A! harika gerçekten. Tabii. Tabii. Hı hı. Evet. A! Çok ilginç. Orda da farklılık var demek ki. Peki, ben ş şeyi de merak ediyorum. Hani, Türkiye'de de mesela aslında bakıldığında yöreden yöreye insanların, işte, sıcakkanlılığı hakkında da değişiklik olduğunu söylerler. Ege'de de mesela çok, böyle, sıcakkanlı insanlar; dans etmeyi severler. Tabii, müzik zevki bile bir yerden sonra değişiklik gösteriyor. Sen de hem Ege hem Doğu'nun, eee, zenginliklerini tatmışsın aslında hepsi bir arada. Bir de tabii buna yurt dışı eklenmiş gerçekten, çok zengin bir kültür var bakıldığında tabakta. Eee, bu durum senin, böyle, eee, böyle, farklı dillere maruz kalmak kimliğini nasıl etkiledi? Mesela, işte, kimi insan yurt dışına gittikten sonra daha sakin, oraya uyum sağladığını söyler, sakin bir ülkeye gittiyse eğer onlar gibi olduğunu söyler mesela. Sende böyle farklı belirtileri oldu mu, verebileceğin somut örnekler var mı, buna dair?
Evet. Kesinlikle, büyük bir <chuckles> Evet. N aynen. Hı hı. Hepsi, aynen. <chuckles> Evet. Evet. Hı hı. Eee, şöyle, kesinlikle aslında, eee, bence bir insanın aidiyetlik hissetmesi için, eee, oranın günlük hayatta en azından hayatta kalabileceği şekilde dilini öğrenmesi şart mı şart, yani, öyle kesin bir yerden. Eee, çünkü o zaman, eee, o kültürü anlayabiliyorsun çünkü o dilde düşünebiliyorsun. Eee, o dilde düşünmek de, eee, yani, mesela, şu an ben İtalyanca öğrenirken, hani, İtalyancamı, eee, ilerletirken, eee, işte, telefon dilimi değiştirdim. Telefonda kullandığım dili, yani, eee, ki, hani, sürekli maruz kalayım, evin içinde de maruz kalayım. Zaten dışarı çıktığımda konuşuyorum ama, emm, aidiyetlik hissim, eee, bunları yapınca, bunları, eee, dı bunlara direnç göstermeyince, eee, şey arttı. Ve, eee, aslında kimliğim de zenginleşmiş gibi hissediyorum. Daha önce, "Benim kimliğim buraya ait değil." eee, gibi bir histen şimdi, eee, daha, böyle, "Hayır, tamam burası da bana ait, ben her yerde yaşayabilirim, ben dünyanın her yerine ait olabilirim." gibi, eee, daha, böyle, büyüyen bir his oldu bende.
Tabii. Hıı. Eee, mantıklı tabii. Hı hı. Doğru. A! Ne güzel. Hı hı. Evet, yani, dediğin gibi aslında dille beraber gelişmiş bu. Hani, dilin bir kimlik olduğundan bahsetmiştin zaten, eee, konuşmanın başında ifade ettiğin gibi. Yine, eee, işte, içinde bulunduğun ülkenin dilini öğrenmeye başladığında da aslında, eee, oraya da kendine ait hissetmeye başlamışsın. Ne kadar güzel çünkü bir direnç yok dediğin gibi. Ülkenin, böyle, genel temposuna da aslında bir yerden de olsa ayak uyduruyorsun, o insanlara da uyum sağlamaya başlıyorsun. Peki, böyle, kişiliğinde ve davranışlarında bir değişim oldu mu? Onu da gerçekten çok merak ediyorum. Yani, genel atmosferini mesela yaşadığın oluyor mu? Müzik zevkinde olsun, işte, ne bileyim yediğin yemeklerde, damak tadında, işte, "Türkiye'ye gidince artık şunu yiyemiyorum." dediğin bir yemek var mı mesela?
Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Evet. Hımm. Hı hı. <chuckles> Hı hı. Eee, bu şöyle değişti, kahvaltılarım biraz değişti benim. Ben, eee, tuzlu kahvaltıyı yani, şu an Türkiye'ye gittiğimde de, hani, eee, işte, ziyarete, yaz tatiline, bir şey için gittiğimde de o, eee, zengin Türk kahvaltısını, işte, tuzlu Türk kahvaltısını çok severim. Eee, yani, bir eee, 1 saat, 2 saat o masaların başında oturulur çünkü. <chuckles> Eee, hele o pazar kahvaltıları ama, emm, İtalya'da öyle değil. İtalya'da hızlı ve, eee, tatlı, eee, kahvaltı yapılıyor. İşte, kruvasanlar, işte, eee, kapuçino üzerine şekerler, vanilyalar, eee, bu şekilde. Ben de şimdi o kahvaltı kültürüne biraz geçiş yaptım. O değişti bende. Eee, dil konusunda da şöyle, eee, insanın bence ses tonu da değişiyor hangi dili konuşursa konuşsun. Mesela şu an, eee, Türkçe'de kendimi, eee, tabii ki ana dilim olduğu için daha, eee, emin bir şekilde ifade edebileceğimi biliyorum. Neyi nasıl söyleyeceğimi biliyorum.
Evet. Hıı. Anladım. Hı hı. Haklısın. Evet.
Eee, İngilizcede daha farklı. İngilizceyi de uzun yıllardır zaten. Hâlâ bu arada gramer çalışırım herhangi bir eksiğim olmasın diye. Eee, onun dışında İtalyancada sanki biraz, eee çünkü İtalyancada hiçbir şey yapmamanın, eee, tatlılığı diye bir, eee, buna kelimeleri var, yani. Evet, biraz rahatlık vermiş olabilir bana bu dil. <chuckles>
Hı hı. A! Ne güzel. Evet. Anladım. Bir de şeyi merak ediyorum, böyle, hani, eee, oraya göç ettiğinden bahş bahsettin aslında. Bir de dilin kimlik olduğundan bahsettin ve, işte, bununla bağlantılı olarak ben sana dedim ki: "O zaman aidiyetini kaybettiğini mi düşünüyorsun? Dil bir kimlik ve kimlik konusunda, işte, biz eee, çıkmazda olduğunu hissediyor musun?" gibi bir yerden bahsettim. Hiç o süreçte, böyle, dil öğrenme sürecinde kendi dilini koruma gereği hissettin mi? Yani, "Ay, ben Türkiye'yi unu Türkçeyi unutuyor muyum acaba?" İşte, "Biraz uzaklaştım mı? Hayır, uzak kalamam." Eee, gibi bir yerden baktın mı yoksa tamamen öğrenme sürecine mi, eee, adapte oldun? Yani, kendini akışta mı, eee, bıraktın? O süreci çok merak ediyorum.
Hı hı. <chuckles> Evet. Hı hı. Hı hı. Eee, bunu Hı hı. Eee, bunu bence bir insanın, eee, yani, başka ülkeye taşınıp da başka bir dil, eee, öğrenmeye çalışıp da bunu, eee, kimse yaşamamıştır diye bir şey bence olamaz. Eee, çünkü, eee, İngilizce konuştuğum zaman oluyor, İtalyanca konuştuğum zaman oluyor. Aynı gün içerisinde belki 1 saat içinde 3 dili de 3 dilde de kelime ve, hani, cümle ve, eee, düşünce üretebiliyorum. Eee, o yüzden kelimeler birbirine karışıyor. Bazen, böyle, hani, eee, ofis dili konuşur gibi, bazen İngilizce kelimeler ya da İtalyancasını hatırlayıp İngilizcesini ya da Türkçesini hatırlamadığım kelimeler olabiliyor. Eee, ve burada, emm, bence Türkçeye, eee, zarar verdiğimi düşündüm a açıkçası kendi, eee, açımdan. Eee, ve biraz daha, eee, kitap okumalarıma, işte, sesli okumalara, emm, eğer o o kelime aklıma gelmiyorsa biraz daha zaman, eee, verip kendime, düşünüp sonra o cümleye başlayıp bitirmeyi hedeflediğim, eee, bir şey oldu. Eee, ki ben normalde, eee, dil bilgisine de çok dikkat ederim. Yani, öğrendiğim dilde de, eee, kendi dilimde de, Türkçede de, eee, çok özenli, eee, kullanmak gerektiğini, eee, düşünürüm dili.
Hı hı. Doğru. Evet. Hı hı. Hı, güzel. Hı hı. Evet. Hı hı. Şeyi merak ediyorum bir de. Hiç böyle bulunduğun yerde, emm, e, bir zorluk çektin mi yani? Mesela, işte, ilk gittiğin zamanda dili bilmediğin için muhtemelen uyum sağlamada tabii ki zorluk çekmişsindir. Ama bazı insanlar mesela hata yapmaktan korkmazlar. Eee, böyle hani yalap şalap denilebilir. Bu ta doğru bir tabir mi bilmiyorum ama, eee, hiç korkmadan böyle yanlış yapmaktan gidip doğrudan işte oranın yerel halkıyla iletişim kurmaya çalışır ve o o insanlar aslında daha çabuk dil öğrenebilir gerçekten. Yanlış yapmaktan korkmadıkları için. Senin şu an içinde bulunduğun ülke nasıl? Genelde, işte, böyle yanlışlara karşı kapalı bir yer mi? Yoksa senin işte deneme yanılma yoluyla böyle. Yanlış yapmaktan korkmadığın, eee, korkmayarak iletişim kurduğun bir ülke mi? O süreçte mesela zorluk yaşadın mı? Böyle verebileceğin somut örnekler var mı?
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. <chuckles> Ha hı. Şöyle, ben İtalya'ya gelmeden önce de Erasmus stajı yapmak için 4 aylığına Paris'te, eee, yaşamıştım. Orada, eee, 2'sini karşılaştırma yapacağım yani. Biraz daha orada insanların, hani, eee, %100 bilmiyorsan konuşma gibi bir, eee, bi birçok yerde tavırlarıyla karşılaştım Fransızların. Eee, ya, bu da kendi dillerini bence bir, eee, koruma mekanizması bence. Hani, turistler geliyor ve, eee, dilimiz, eee, hani, biraz daha, eee, kimliğini kaybediyor diye düşünüyor olabilirler. Çünkü dilin kendisi de bir, eee, kimliktir. Eee, yani, insana verdiği kimlik dışında. Eee, onun dışında, eee, İtalya'da ama daha sempatik tavırlarla karşılaşıyorum ben ve, eee, yine de İngilizceye İngilizce bilenler İngilizceye dönüyor. Eee, ama mesela şöyle bir anım olmuştu. Yakın zamanda arkadaşımla Roma'ya gitmiştim. Eee, orada hani, eee, "Tamam, teşekkürler. Bu yeterli." diyeceğime. Kaba kelime olan, eee, basta diye bir kelime var. Bu da "Ya, yeter!" gibi bir kelime, hani. Na evet, onu kullandım yanlışlıkla. Ama tatlı bir ses tonuyla sonra orada işte bir sempatik bir an oldu falan. Sonra düzelttim, "Lütfen, kusura bakmayın." falan dedim. Böyle bir
Evet. Tabii. Hımm. lginç. Olabilir. Hıı. Tabii. <giggles> Evet. Hıı. Anladım. <chuckles> <chuckles> Evet. Yani, aslında, eee, bu kavramını unutmazsın muhtemelen, böyle bir şey yaşadığım için. Hatırında kalır bir yerde. Şeyi merak ettim bir de. İşte Fransa örneğini verdin mesela. Dışarıya çok kapalı olduklarını ve kimliğin, eee, dilin bir kimlik olduğundan bahsettin. Kimliklerini kaybetme konusunda endişe duydukları için belki böyle mesafeli olabilirler dedin. Mesela sen Türkiye'de yaşadığın dönemde bir yabancı geldiğinde, işte, o yabancıyla İngilizce konuşuyorsa eğer, eee, inatla Türkçe konuşur muydun? Sence bu, eee, bir kimlik, eee, koruma sistemi mi? Yoksa tamamen dışarı kapalı olma, hani, eee, gibi bir durum mu? Yani, sen nasıl değerlendiriyorsun? Kendi ülkene gelen yabancı birisiyle, mesela, eee, hayır inatla Türkçe konuşacağım gibi bir yerden mi yaklaşırdın? Hani "Bir şey sormayın bana, Türkçe bilmiyorsanız." Çünkü verdiğin örnekte öyleydi sanki.
Aynen öyle. Kalıcı kaldı. Evet. He he. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Ya, evet, eee, aslında dediğim gibi hani bende, eee, "belki öyledir" diyerek söyledim Fransızlar için. Eee, çünkü tam bilmiyorum. Eee, ve, hani, ama bu arada benim böyle bir tavrım olmazdı. Çünkü, eee, dediğim gibi dil konusunda ve aidiyet hissetmek, eee, konusunda, eee, bence büyük kendimce büyük aşamalardan geçtim. Eee, büyük yollar aldım düşünüyorum. Eee, ve bir insanla empati, eee, yeteneğim, tabii ki kendim hayatında pratik edince, eee, bu konuları daha karşı taraf anlayışlı olabiliyorsun, neyden geçtiğini. Belki o gün çok kötü bir gün geçirdi. Belki, emm, yani, bir şey oldu yurt dışında, başına bir şey geldi ve, eee, o yüzden insanlara biraz daha, eee, alan tanımak gerekiyor bence kendilerine ifade konusunda.
Evet. Tabii. Hı hı. Haklısın. Tabii. Anladım. Evet, çok da anlayan bir yerden aslında ifade ediyorsun kendini. Sen de bu yollardan geçtiğin için dediğin gibi. Sanki Türk kültürü de bakıldığında hani, eee, çok tamam, bizim dilimizi kullansınlar değil. Turistte biraz daha onların dilinde hatta işte hiç dil bilmeyen insanlar bile gerçekten zaman zaman onların dilinde birkaç kelime o ö öğrenip sempatik yürümeye çalışabiliyorlar, turistler için. Eee, teşekkür ediyorum paylaştıkların için. Çok keyifli bir sohbetti gerçekten.
Evet. Evet. Evet. <chuckles> Evet. Ben çok teşekkür ediyorum. Sadece şey eklemek istiyorum. Mesela çay öğretmişti, eee, benim bir arkadaşım, bir İtalyan'a Türkiye'de. Sonra o öyle kaldı onlar için Türk Bu şekilde. <chuckles> Görüşürüz, hoşça kal. Baybay.
A! Harika. <chuckles> Teşekkürler, tekrar paylaştıkları için. Görüşmek üzere. Hoşça kal.